Y, eh y es un festival folclórico, bien, este, bien co bien como de de de los Andes, pues, ¿no? Y bueno
O sea, algo, muy muy algo, muy tradicional.
el super tradicional, exacto. Y nosotros, pues, que somos costeños entonces, pues, sí vamos a esos festivales, ¿no? Eh, ha había un el papá de una amiga, que era de ese lugar, de ese pueblo, entonces se feste eh, había un festival de su pueblo, ¿no? Y nos invitó si queríamos ir. Y pues, el señor nos dijo: "Bueno, eh, yo los invito, allá tengo una casa grande, hay muchos cuartos, si ustedes van, díganme cuántos son y se pueden hospedar en en mi casa".
Okey. Uy, sí. Ah, muy bien, entonces, e e entonces, ya ya de entrada, les había ofrecido el alojamiento.
Eh, sí, el alojamiento y bueno, y y el señor, pues, este, nos invitó, y la casa era muy grande, entonces planificamos el viaje, unos cuantos amigos, amigas, ¿no? Eh, creo que éramos un grupito, llegamos a formar un grupito, y pues, el señor se fue aparte, y nosotros nos fuimos en tren, ¿no? Ah, en era un viaje en tren de como 7, 8 horas creo.
Ah, suena muy bien. Okey. Ah, okey, sí, sí, era era, lar que ¿y qué tal, el el tren, estaba cómodo?
Y Eh, más o menos cómodo, pues no era la clase más cara. Era la clase no muy cara pero, bueno, al menos sí, ya ya, sí, <chuckles> que los asientos no eran tan cómodos, ¿no es cierto? Y para un viaje, pues, que era largo, ¿no? Y pero sí, el viaje fue muy bonito, bonitos paisajes, pues, cambiar de las de la costa a las sierras ¿no? Paisajes espectaculares, lindos, ¿no? Entonces, pues, y llegamos a al pueblo ese que era un pueblo no muy grande, pero se veía que era carnaval en todo el pueblo.
Turista turista turista, digamos, no, ajá, no no no no tocaban, ciertas comodidades, supongo. Okey, sí. Ah, qué bien. Ah, genial. Okey, la fe es decir, la festividad era era algo de toda de todo el pueblo, pues, todos todos estaba participando.
Sí, del pueblo, era como el aniversario del pueblo entonces, eh, había que celebrar.
Ah, okey, muy sí, que que que, por supuesto, les dan mucha importancia.